Ciao.
Ciao, buonasera, buonasera, come stai?
Buonasera. Tutto bene, grazie. Tu come come stai?
Mh, bene, bene, <chuckles> una giornata du sotto al sole, e adesso ci si ripos cioè, ci si riposa un attimo, ci si ferma un attimo, ci si dedica a qualcosa che, mamma mia, fa stare un po' bene. Tu hai hobby? Io ne ho, ne ho abbastanza. <chuckles>
Giusto. Mh-mh. Esatto. Nah Ah, okay. No sì, anch'io giusto un po', magari, un po' di cinematografia mi piace, appunto, ma nulla di troppo
Esatto, esatto. No, infatti Eh, lascia stare. <chuckles> Guarda che falla con con costanza è u è un hobby che se portato bene ava dà soddisfazioni, io, mhmm, me ne occupavo qualche anno fa. Proprio a questo proposito, no, ti volevo chiedere, poi ne parliamo perché sembra proprio bello, se tu preferisci fare uhm, comunque, mhmm, negli hobby preferisci stare da solo o in compagnia? E ne
<chuckles> Okay. Ah, okay, okay. No sì, mhmm, diciamo che appunto il mhmm, non so, dipende a me piace generalmente farli da solo, appunto, perché, ehm, s mhmm, sono un momento di rilassamento, non so se se ti trovi.
ne parliamo un attimo, perché anch'io ho da dire. <chuckles> Eh, sì. Eh, sì.